J'aimerais te demander un conseil, c'est vrai qu'en ce moment, heu, j'ai beaucoup de dépenses impulsifs surtout qui se passent en ligne, c'est-à-dire, heu, sur les marchés je pense surtout à Amazon, c'est vrai que je suis un gros consommateur et en fait heu, ça dépasse totalement mon budget parce qu'en fait, heu, en gros c pour tout te dire tellement que ça dépasse mon budget je suis obligé de d'emprunter sur mon budget que j'avais gardé pour, heu, le budget voiture. Donc, heu, forcément en fait heu, ah j j'ai envie de venir vers toi pour essayer de te demander des conseils des astuces parce que, bah là, c'était les soldes et là, je me suis fait extrêmement plaisir. J'ai dépensé plus de 2000 € donc heu, voilà quoi. Donc heu c'est pour ça que je viens vers toi parce que bon, pour moi c'est un peu des dépenses impulsives parce que bah c'était un iPad que j'ai acheté bon je m'en sers un petit peu mais un peu trop puissant pour ce que je m'en sers parce que je l'ai acheté 950 € et heu et un MacBook que je m'en suis servi que 2 fois pour l'instant. Donc heu, c'est vrai que ça fait un peu cher, heu, pour se s'en être servi que 2 fois. Donc c'est pour ça que je viens toi pour essayer de te demander des conseils, des astuces par rapport à ça en tout cas.
N ouais. D'accord. OK. Est-ce que heu, ces achats heu, que tu dis impulsifs, heu, c'est heu, tout le long de l'année? Ou est-ce que là, c'est vraiment, heu, récemment, avec heu, les soldes, tout ce qui est Black Friday et la fin de l'année qui arrive? Ou est-ce que c'est, ouais c'est quelque chose qui a lieu toute l'année?
<yawns> Heu non, heu, c'est vrai que ça faisait ça faisait ouais ouais 3-4 ans que je m'ai j'avais rien dépensé. Heu, non plutôt 2 ans, plutôt 2 ans. J'abuse un peu, 3-4 ans j'abuse un peu. Mais heu, ouais 2 ans que j'avais rien dépensé, c'est vraiment ouais en fait, je sais que bah, du coup, c'est des produits Apple que j'ai achetés. Et heu, parce que j'ai un iPhone et donc, en fait, je sais que c'est rarement en réduction et donc je me suis dit je me suis dit bah: «J'en ai pas forcément besoin» mais je me suis dit: «C'est rare de les voir en réduction». Donc j'ai acheté. Voilà, c'est un peu pour ça donc, heu, que c'est un peu pour moi une dépense un peu impulsive parce que l'iPad je m'en sers. Pour l'instant, je m'en sers juste pour des vidéos et heu, ben le l'i MacBook, heu, je m'en sers même pas quoi. Pour le coup.
D'accord. D'accord. Ouais je comprends. Oui, toi, heu, le côté heu impulsif, heu, c'est parce que heu, heu, tu les as faits, heu, pendant les soldes, même si c'était m tu dis: «C'est c'est des produits Apple heu, ils étaient en soldes heu» et cetera. Donc c'est quand même des produits que tu avais regardés avant et et où tu t'étais déjà intéressé.
Oui, oui c'est ça par contre, heu, oui je m'étais déjà intéressé au produit, heu, bah, je je quand j'étais petit, c'était un peu mon rêve d'avoir un iPad et donc ouais, ouais. Par contre je m'étais déjà intéressé aux produits avant mais du coup, heu, on va dire que, bah, ça me fait un peu du je culpabilise j'ai un par rapport à ça parce, bah, c'est j'ai quand même, heu, du coup retardé mon projet voiture pour ça. C'est ça que je voulais dire, aussi.
D'accord. Oui. Oui, oui, bah, et je comprends et comme tu l'as dit, en fait ce qui a déclenché ça, c'est, heu, vraiment, heu, le moment des soldes. Heu heu, est-ce que, heu, tu les as vus en soldes parce que, heu, tu traînais simplement sur le site ou est-ce que c'est parce que, heu, en plus tu as reçu, heu, peut-être des mails, des notifications comme quoi ces produits étaient en soldes?
Ouais pour tout te dire, c'est exactement ça. C'est qu'en fait je regardais sur Amazon, des fois ça m'arrivait de regarder vite fait et donc ils ont gardé ça en on va dire en enregistrement. Et du coup, heu, quand il y a eu les soldes, bah, ils m'ont envoyé une grosse notification bien alléchante sur mon téléphone en gros et, heu, donc bah, j'ai regardé, j'ai vu que c'est en plus il y avait un décompte pour dire que c'était spécialement Black Friday et cetera et depuis, bah, je l'ai acheté et puis voilà et je regrette un petit peu quand même d'une manière ou d'une autre quoi.
Mmh d'accord. Mmh ouais. Ouais je comprends. Alors déjà peut-être que, dans dans un 1er temps, bon, tu pourras pas changer, heu heu, c les achats que tu as faits là. Mais et peut-être essayer de voir si tu peux pas, heu, enlever, heu, ces notifications et ces mails, parce que, heu, en effet même si, heu heu, c'était, heu, des bonnes affaires, maintenant, heu, tu as tu as un petit peu le côté coupable. Donc peut-être pour éviter que ça se reproduise dans le futur, heu, tu peux peut-être déjà essayer de voir si, heu, c'est possible de dés de désactiver ces notifications, pour pas avoir de nouvelles tentations, heu, sachant qu'ils sont si doués à bien cibler les les publicités.
Ouais c'est vrai que ben, je pourrais essayer de mettre ça en place en tout cas peut-être désactiver certaines notifications par rapport surtout, heu, aux boutiques en ligne. Pour éviter, heu, bah, ce «nouveau problème» entre guillemets quoi.
Mmh mh. Oui et et et le, mmh, alors tu me disais du coup, heu, tu culpabilise un peu, heu. Hem, est-ce que c'est un sentiment qui est arrivé, heu, tout de suite, après l'achat? Ou c'est plus quand tu as reçu les produits quelque temps après que tu t'es rendu compte qu'en fait, heu, tu t'en servais pas?
Bah c'est vraiment, heu, ouais quelque temps après je me suis dit: «Là, ça fait plus d'1 mmh, plus d'1 an que ah b ben pendant s plus d'1 mois que j'ai, heu, j'ai les produits» et donc, heu, forcément en fait là, heu, bah ouais, j'ai l'impression de ouais bah je m'en je m'en sers pas plus que ça et donc je suis un peu, heu, je suis un, heu, peu, ouais, triste, dégoûté quoi en fait je me suis dit: «J'ai dépensé quand même, ouais, heu, 950 € pour, heu, bah pas pour rien». Mais, heu, tu vois ce que je veux dire? Genre, heu, en fait, finalement, ça me sert pas plus que ça quoi.
Ouais et et et est-ce que heu, alors, je sais pas, heu, comment tu fonctionnes, donc, heu, je sais pas si ça aurait pu t'aider, mais est-ce que, heu, hem, tu, heu, peux peut-être pour le futur faire, heu, une une liste, heu, une une petite, heu, heu, ouais, ouais, une liste, c'est peut-être le plus simple des trucs que comme ça, heu, d'autres objets que tu aurais envie d'acheter depuis longtemps, mais en même temps transformer ça en en en en tableau pour savoir si, heu, heu, tu en as réellement besoin, si c'est quelque chose que heu, tu utiliserais vraiment pour, heu, pour éviter, heu, voilà d'autres achats ou heu, sur le coup, heu, c'est une bonne affaire et tu penses vraiment faire quelque chose qui va t'être utile et heu, que tu te retrouves pas encore heu, heu plus tard à 1 mois plus tard à te dire heu: «Bon en fait, peut-être pas».
Ouais, bah, c'est vrai que, ouais, je devrais, ouais, je devrais y penser, heu, pour le cours le pour le coup, mais c'est vrai qu'aussi, en fait, heu, maintenant, on va dire que, même si, on va dire, même si c'est une dépense impulsive, en fait, je l'ai je l'ai intégré dans mon quotidien, quand même. C'est à dire, j'aime bien, par exemple, heu, le soir, heu, regarder, heu, bah, des fois, être sur mon téléphone, hop, je prends le gros Ipad et <chuckles> regarder ma série et kiffer de ouf, donc c'est vrai que c'est je l'ai un peu pris, heu, dans mon quotidien, quand même. Même si c'est une dépense impulsive, de base. Par contre, heu, c'est vrai qu'à en fait, à un moment, pour tout te dire, j'ai acheté un Ipad 11 pouces, donc pour tout te dire, c'est un écran et c'est vrai, qu'à un moment, j'avais un petit, heu, j'avais un m du coup, pour l'i pour le, hem, le Mac, je me suis dit, bah, un petit délire, je me suis dit, heu: «Autant acheter un» en en fait, c'est pour ça, en fait, en gros l'Ipad je l'ai acheté avant le Mac et en fait le Mac, je me suis dit: «En fait, ça peut être stylé d'avoir un Mac», le fait, tu sais? De de l'avoir dans ton lit, tu as déjà, on va dire, tu peux déjà le on va dire, «prédisposer» l'écran, entre guillemets, pour qu'il soit bien mis et cetera et puis, surtout, il tiens un peu plus longtemps en batterie et je me dis, au pire des cas, c'est un pc, donc je pourrais, peut-être, m'en servir pour faire autre chose et c'est pour ça que j'ai acheté le MacBook et au final, heu, bah, je m'en sers pas, parce qu'en fait, il est trop grand, hem, pour le coup.
Mmh, d'accord. Mouais. D'accord. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Oui. D'accord. Oui, donc heu, donc heu, oui te c'est pas quelque chose que tu aurais pu, heu, deviner, heu, avant l'achat, heu et il y a il y avait pas, heu, ce ce ce comme tu dis, tu appelles ça un achat impulsif parce que tu l'as acheté d'un seul coup, mais en soi, c'était quand même, quelque chose d'assez, heu, d'assez réfléchi et heu, qui, heu, sur l'instant, heu, sur la r la réflexion au moment de l'achat, heu, ça ça paraissait, heu, pratique et heu, quelque chose dont, en fait, tu allais te servir même s'il s'est avéré après que, heu heu, c'est c'est pas le cas. Mais, est-ce que, hem, ces dépenses, donc tu me disais, près de 2 000 €, est-ce que ça ça, c'est, heu, vraiment une grosse part, hem, du budget que tu avais mis, heu, dans ta voiture de côté? Ou, est-ce que, au final heu c'est c'est pas, heu, si grand, heu, comparé à à ce que tu as, heu, de côté?
Heu, c'est pas si grand parce que je c'est ma 1er voiture que j'aimerais acheter donc, heu, en fait, moi je suis plutôt quelqu'un, par exemple, bah, comme tu as vu mes dépenses, je veux dire, c'est dépenses assez, heu, chères, pour ce que je veux. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui, on va dire, je préfère acheter cher et avoir et mettre du temps à l'acheter mais avoir un truc fiable et cetera, qu'acheter un truc pas cher et pas avoir un truc fiable. Donc c'est vrai que pour ma 1er voiture, j'aimerais bien avoir une, heu, Toyota Auris hybride. Donc, on se rend pas compte, mais même si c'est ancien c'est d n 2012-2013 ça vaut déjà, heu, ça vaut 10 000 €. Donc ça vaut, c'est très cher, c'est c'est très cher mais aussi c'est très fiable et ça consomme pas. J'avoue que je préfère, heu, moi je préfère être comme ça. Par exemple, mettre 10 000 € d'un coup. Alors, heu, c'est c'est très cher pour une 1er voiture mais aussi bah, je la je la je l'aime bien et puis, heu, bah, le fait, qu'en fait a elle consomme pas. Je me dis, bah,: «Tous les mois ça va me faire plaisir de pas mettre beaucoup de d'essence» et cetera. Alors bien sûr, je pourrais payer une voiture beaucoup moins chère, qui sera peut-être un peu moins fiable et je mettrai un peu moins de ah, je mettrai un peu plus d'essence mais du coup je me y re je m'y retrouverais sur le long terme. Mais je me dis, cette voiture, si je veux, je peux la garder pendant 10 ans elle est hybride, il y a pas de problème, il y a il y a pas de galère et c'est vrai que moi, je suis je suis un peu comme ça. C'est mettre plus cher pour vraiment bien kiffer, que mettre, heu, pas cher et on va dire, heu, kiffer mais à moitié, voilà, je suis un peu comme ça.
D'accord. Mouais. C'est très cher, <chuckles> c'est très cher. Oui. Mmh mh. Oui. Mouais, je comprends. Je comprends tout à fait et heu, mais, au final, hem, alors, heu, du coup ça a ça a un peu entaché, quand même, heu, ton budget, heu heu voiture. Mais, heu, ce que tu me disais, c'est que ça faisait quand même, heu, 2 ans, au moins que tu avais pas, heu, fait de de grosses dépenses de ce genre-là, heu, de d'achat im im impulsif. Donc, heu, il faut peut-être aussi que, heu, tu tu remettes ça, heu, dans dans vraiment la globalité des années et que pour pour voir ça un peu moins comme, heu, une grosse dépense impulsive sur le coup mais, heu, voilà, un projet, heu, un petit peu plus long, un peu différent de celui de la voiture, heu, mais, heu, mais et peut-être que, à l'instant T, heu heu, ton MacBook, tu le regardes en en en te disant: «Pourquoi, heu, je l'ai acheté, heu, je me suis fait plaisir mais je l'utilise pas», mais si ça se trouve ce sera dans dans 6 mois, 1 an, heu, que tu en trouveras réellement l'utilité et tu pourras dire: «Ah, j'ai bien fait, comme tu dis, de prendre quelque chose, heu, certes qui est cher sur le coup, mais au moins ça tient bien, ça dure dans le temps» et cetera.
Mmh mh. Un peu, ouais. Mmh mh. Ouais, bah, c'est vrai que, bah, dit comme ça, heu, c'est vrai que ça me on va dire, ça me rassure parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est vrai, heu, en me pensant quand je quand je faisais des dépenses impulsives, j'étais un peu str stressé parce que, bah, en fait, c en fait, heu, ça me d c'est à dire ça m'éloignait de mon budget voiture. Donc forcément, la voiture, c'est quand même vachement important et c'est ça aussi qui, en fait, qui me faisait culpabiliser. C'est qu'après, quand j'ai fait, heu, ces dépenses et cetera et que je pouvais pas revenir, bah du coup, heu, entre guillemets, j'avais «posé le pour et pour le ah, le pour et le contre» en disant: «Est ce que ça valait le coup de, par exemple, de faire retarder, ouais, peut-être 2- 3 mois, heu, bah, l'achat de la voiture?» parce que du coup, j'ai acheté ça, et en fait, c'est ça qui me faisait beaucoup plus culpabiliser. Mais tu vois, en gros, en fait, vu que c'est un achat, on va dire, vu que c'est quelque chose de fiable et cetera, et qui va durer dans le temps, en fait, je devrais moins culpabiliser parce que c'est pas un achat, heu, on va dire, heu, de mauvaise qualité, c'est ça?
Mmh mh. C'est ça et puis, heu bah, c'est comme pour la voiture. C'est tu me disais, c'était des des produits que tu avais déjà tu t'étais déjà renseigné avant dessus, heu, que tu connaissais déjà quand même. Donc, heu, faut vraiment voir ça un peu comme, heu, des petites voitures, heu. <chuckles> C'est c'est des d c'est des des achats assez conséquents sur l'instant et tu peux te dire: «Mince, heu, est-ce que c'était heu, heu, est-ce qu'il fallait, heu, prendre l'argent pour la voiture pour ça?» mais en même temps, heu, c'est des choses, heu, voilà, c'est p c'est pas comme si, heu, tu étais arrivé, heu, sur le site, que tu avais découvert un produit, heu, qui valait, heu, cher et que tu l'as mis au panier en 5 minutes, tu l'as acheté. Non, c'est c'est quand même une démarche un peu plus différen-en différente qui est tu es quand même réfléchi, heu, heu, heu, sur le coup. Donc je je pense pas que tu tu aies à culpabiliser autant, même si je comprends tout à fait, heu, que, heu, voilà, heu, ton ton projet voiture, heu, heu, ress est un peu retardé. Donc ça, heu, voilà, heu, c'est je comprends que ce soit embêtant, mais, heu, c'est pas, heu, non plus, heu, des des actes totalement irréfléchis quand te quand tu as acheté.
OK. Mmh mh. Ouais, c'est vrai que oui, en y repensant, c'est vrai que du coup, en fait, heu, je devrais vraiment, heu, bah, vraiment, on va dire, moins, heu, culpabiliser par rapport à ça, quoi, en gr gros.
Mmh, oui, c'est ça et puis après, heu, si tu veux vraiment, heu, t'assurer de pas recommencer, heu, j je sais pas si tu avais d'autres produits en tête que peut-être, heu, tu pourrais craquer pour, mais, heu, voilà, faut voir, heu, des des des solutions un peu plus, heu, strictes telles que, heu, enlever ta carte de paiement, heu, sur Amazon ou, heu, voilà, te mettre des des barrières stop avant d'autres achats. Mais ça, c'est à à toi de voir, heu, voilà, si tu as d'autres, heu, peut-être, heu, dépenses qui peuvent arriver et qui seraient conséquentes.
OK. Mmh. Mmh OK. Bah, je comprends tout à fait. Bah, en tout cas, déjà, je te remercie pour ton soutien et heu, j'apprécie tes conseils. Je vais vraiment essayer de les mettre en pratique par rapport à ça pour éviter, heu, d'avoir d'autres dépenses, heu, impulsives. Mais en tout cas, je te remercie vraiment infiniment.
Bah, de rien, c'était un plaisir et si, heu, j'ai pu t'aider, heu, c'est le principal.